Tabii ki, yani, konuşurken özellikle, eee, karşındakinin bir öğretmen olmadığını, hani, senin değerlendirmeyeceğini, not verilmeyeceğini kendine hatırlatmak, bedenini biraz daha, emm, gevşemesine yardımcı olur. Eee, s çünkü karşındaki insan, seninle bağlantı kurmaya çalışıyor. Seni ölçmeye çalışmıyor ve, eee, sen konuştukça, deneyim kazandıkça dil, eee, oturan bir şey, daha da ilerleteceğin bir şey ve şunu da, eee, düşünmeni isterim. Yani, şu an, eee, öğrenme zamanı, yani, sen kendini anlata, anlata, işte, konuşmalara katıla katıla geliştireceksin ama bun 2 sene böyle gidersen, 2 sene sonra, eee, daha fazla vakit içerisinde, eee, daha az öğrenmiş olacaksın. Yani, hani, eee, 2 sene sonra, eee, bunları yapmak belki seni biraz daha rahatsız edici hissettirebilir. "Bu kadar yılda hâlâ bu noktaya gelemedim" demek ama sen şu anda zaten o andasın ve, eee, zamanın var. E, öğrenmek için şu anda, eee, çalışıyorsun. O yüzden hiç çekinmene gerek yok. Eee, bu sürecin, eee, geçici bir süreç olduğunu ve kendine, eee, motive ettikçe, destek verdikçe gelişeceğini bilmen, kendine hatırlatman, eee, daha, eee, yardımcı olacaktır ve ben sana inanıyorum, sen bu sürede bu kadar bu noktaya gelebildiysen bundan sonra da uçar gidersin gibi geliyor. Sadece kendine inan.
Haklısın. Evet. Çok doğru. Çok doğru. Ya. Umarım. Ya evet, ne kadar güzel söyledin. Gerçekten şu an motive hissediyorum. Biliyorum ki, aslında 2 sene sonra bu şekilde devam edersem, C1, B1'e doğru gideceğimi hissettiğim için bir yerden başlamam gerekiyor. Verdiğin cesaretle sanırım uçar gider moduna geçmem lazım bir an önce. Bir şekilde adım atacağım ya. İyi ki seninle konuştum. Çünkü gerçekten çok doluydum. Kendimi çok böyle, eee, depresif hissediyordum bu konuda. Ama beni motive etti senin söylediklerin, tavsiyelerin çok iyi geldi diyebilirim. Çok böyle mutlu oldum. Teşekkür ederim.
Tabii. Ne demek. Ben ço teşekkür ederim, çok sevindim. Kendine çok dikkat et, hoşça kal.
Sen de görüşmek üzere hoşça kal.